Oui, bah, c'est, en fait, mon expérience de vie parce que, heu, autant c'est très noble, hein, de pouvoir accueillir des enfants chez toi qui qui ont été abandonnés, hein donc tu tu vas recueillir des des enfants qui ont été privés d'amour donc c'est très noble. Mais en revanche, moi, j'ai, hem, ma maman était, heu, assistante, heu, maternelle, enfin, famille d'accueil, c'est-à-dire que j'ai vécu mon enfance entouré de d'enfants abandonnés
Mmh mh. Oui. Naturel, ouais. Ouais, ouais. D'accord.
et heu, tu te rends compte, enfin, tu tu te retrouves confronté à une certaine réalité de ces enfants. C'est que, heu, la plupart d'entre eux ont ont un passé difficile
Ouais, ouais. Mmh mh.
heu un traumatisme, même, je dirais, hem, parce que, heu, bah, s'ils ne sont plus avec, heu, leurs parents il y a il y a il y a peut donc il y a l'abandon, donc heu, l'abandon pur, heu, pur et simple où peut-être, heu, le le le les parents n'ont n'ont pas eu les les moyens, hein, comme on disait tout à l'heure, de de pouvoir élever l'enfant. Donc ça, on va dire que c'est c'est le cas, peut-être, le plus simple à aborder, finalement. Mais il y a aussi, heu, les abandons traumatiques. Hem, il y a, par exemple, heu, je m je me souviens, heu, une, heu, une petite de 9 ans qui était chez nous où hem, heu, sa maman, hem, sa maman, bah, le le, hem, comment dire, était, heu, junkie donc heu heu, se se droguait. Elle envoyait sa fille de 9 ans, heu, acheter le acheter sa sa dose, heu, dans les rues. Donc donc elle a vécu pas mal de traumatismes et heu, hem, impactée. Quand quand tu es très petit, à cet âge-là, tu as tu as un impact et heu, c'est c'est donc ça, c'est un exemple aussi. Puis, dans ma vie, j'ai j'ai rencontré des personnes adultes qui ont été, heu, adoptées également donc tu, heu donc le la 1re personne que j'avais rencontrée qui était, heu, en totale harmonie avec, heu, ses parents adoptifs, hein. C'étaient ses vrais parents. Il y avait du du vrai amour. Elle se posait même pas la question finalement de de savoir, heu, d'où elle venait, puis elle avait pas cette envie, ni ce besoin-là
Ouais. Ouais, l'abandon et cetera, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ouais. La dose. Waouh, ouais. Ou ouais, effectivement. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ou ouais. Belle expérience, ouais.
c'est ça. Alors que son frère, au contraire, heu donc ils étaient indiens. Son frère, lui, heu, l'a toujours très mal vécu alors qu'ils ont été élevés par le la même famille adoptive. Donc il y a aussi la personnalité.
Ouais. D'accord, la même famille, ouais, ouais. Donc toi, tu étais ouais. Tu étais vraiment pas prêt à à c à la case adoption, hein, pour ces différentes raisons et par une expérience personnelle?